Ouais, ouais, puis tu sais quand tu es ado, tu fais quand même hyper attention à ce que les autres pensent de toi. Heu, tu sais au regard, au jugement et en fait ça te pourrit la vie et c'est inutile parce que bien souvent c'est des gens que tu ne re-croiseras jamais quoi.
Ouais. Mmh. Ouais c'est ça et puis même eux, c'est par le manque de connaissances qu'ils agissent comme ça parce que c'est un peu le mode enfant quoi, l'enfant il va faire plein de tests quitte à ce qu'il fasse, heu, pleurer le parent, heu, de fatigue ou quoi. C'est c il fait pas exprès quoi, c'est c'est d'instinct mais en grandissant, c'est vrai qu'il y en a qui gardent ces paternes d'enfants, heu, à l'adolescence et ça peut impacter <chuckles> pour le coup mais heu, ouais.
Oui. Mmh mh. Ouais, ouais, non oh là, ouais, vraiment en en revenant en arrière, je pense que ça serait vraiment les 3 points hein, que je tu vois je prioriserais, heu, pour mon moi de 15 ans, à lui dire, bah voilà: «Travaille plus à l'école, heu, fais ta vie comme tu l'entends et tu t'en fous des qu'en dira-t-on et heu et vraiment, heu, bah, ose faire ce que tu as envie de faire!».
Mmh. Ouais. Mmh mh. Non c'est bien. Il y a une petite note là-dessus aussi. Tu dis, heu, faire attention à ce au qu'en dira-t-on mais hem, c'est vrai que c'est un peu cette histoire de d'ego, là, qui qui fait qu'il y ait quelques enfants des fois qui sont un peu perturbateurs et tout mais ceux qui sont calmes et qui réussissent bien plus tard, ils ont déjà réussi à se détacher de ça. C'est vrai que c'est plutôt c'est ouais, on est un peu mélangés peut-être au lycée en encore avant de avant que ça soit bien écrémé au lycée à l'université ou quoi.
Mmh mh. C'est ça. Ouais, ouais, bah clairement, au lycée, c'est un peu puis c'est beh, heu, c'est c'est vraiment l'âge où, heu, eh tu sais 15-15-16 ans, heu, les hormones, les envies de liberté, enfin le tu vois le le petite rébellion, heu
Oui. L'indépendance commence, <chuckles> indirectement, ouais.
l'indépendance, ouais, ouais, heu, tu as tu as envie de de de tout faire et pé et parfois tu fais pas tout bien. <laughs>
Oh oh oh. <laughs> Ouais c'est vrai il y a cette mentalité de ah là je suis grand, je commence et tout et puis du coup heu, on se permet des peut-être des choses, de de s'ouvrir ou ouais on on découvre le monde, mais on est pas encore assez mature quoi. <laughs> Ouais c'est <laughs>
Ah bah oui, non, on est pas du tout matures en fait, on est vraiment des des gamins et des gamins qui se comportent comme des petits adultes tyranniques parfois. Heu, ouais ouais, en
<laughs> Ouais. Ah ouais c'est vrai. Il y a tellement des d'enfants qui qui partent de de la primaire peut-être et qui se disent: «Aah c'est bon, maintenant je suis au collège» ou l'inve ou ou même heu après: «Ouais je suis plus au collège, je suis au lycée» <chuckles> ça fait un grand step en avant, ouais.
Ouais. Ah ouais. C'est sûr. Non mais c'est sûr que quand tu rentres au lycée, tu vois, tu te dis: «ouais maintenant je suis un grand et tout, heu, ouais je vais être autonome, indépendant et tout». Mais mais bien sûr que non. <laughs> Bien sûr que non.
<chuckles> C'est ça. <laughs> <laughs> Ouais, ce serait bien d'avoir quelqu'un pour, heu, remettre sur le droit chemin directement, ça éviterait de justement de ouais, d'aller dans ces de dérailler trop, heu, si on dans dans ces cas-là comme tu disais là de de faire attention aux autres, ouais et
Mmh mh. Ouais, ouais. Non, ouais je pense que tu vois, ça serait vraiment des conseils, heu, à la fois pratiques hein, sur le fait travailler et cetera, heu, différemment et vraiment heu, aussi peut-être côté, heu, plus, heu, psychologique ou émotionnel.
Mmh mh. Ouais c'est vrai. Ouais, parce que comme tu dis hein, heu, ça p ça tu passes moins de temps à te concentrer sur les choses pas importants et puis du coup tu peux avancer plus dans des domaines qui sont beaucoup plus et néce nécessaires pour la suite quoi. Et mis à part le l'aspect psychologique et cetera, tu proposerais des des directions futures à ton toi? Heu, quelle direction professionnelle ou ou relationnelle et cetera, des trucs comme ça?
Ouais. Exactement.

Ouais, tu t'es orientée vers quoi, du coup? Plus du littéraire ou du droit ou peut-être, heu du littéraire ouais, ouais. Non c'est vrai qu'il y a tout le temps ce cette différence entre des gens qui sont un peu plus littéraires et d'autres qui sont un peu plus matheux et c'est vrai que faire le, heu, a avoir les 2 c'est c'est
Du littéraire, ouais, du littéraire, mmh. Heu, bah c'est c'est l'idéal. <chuckles> C'est l'idéal, mmh, de nos jours, c'est l'idéal.
bah, c'est bien de ouais c'est bien mais ouais c'est l'idéal mais c'est vrai qu'il y a souvent, ouais souvent plus l'un que l'autre, c'est vrai, il y a une sorte de balance, heu, un équilibre qui se fait pas là-dessus. Ouais et tu es ouais. Tu lui dirais de faire quoi par rapport à ce que tu as fait, heu, pour ton parcours professionnel du coup? Ap
Ouais, ouais, donc ouais pardon. Alors je pense que je lui dirais quand même de travailler un tout petit peu plus, heu, au lycée. Hem, alors pas forcément, heu, d'être une bête de travail et d'être un 1er de la classe tu vois? Mais heu, d'approfondir un peu plus les choses pour pouvoir ensuite, heu, avoir, heu, des années de faculté qui soient, peut-être, plus faciles, dans le sens où il y a pas de retard à rattraper, tu vois?
OK. Mmh. Ah oui. Ouais, ouais, ouais c'est vrai que, des fois, il vaut mieux avoir de l'avance plutôt que du retard et et en prendre ouais, en prendre conscience c'est bien et puis non c'est vrai que, heu, hem, en dirigeant bien ton toi passé, heu, ça ça l'aide aussi, heu, tu lui donnes des leviers pour, heu, pour pas se prendre la tête avec ça donc c'est cool. Ouais.
Voilà. Exactement. Mmh. Ouais, ouais, non, je pense que ça serait vraiment, tu vois? Si si si on pouvait le faire, hein, ce serait vraiment quelque chose de chouette parce qu'imagine, heu heu, quelqu'un qui vient du futur et qui te dit: «Ouh là, ouais, attention à ça mais fais plutôt ça», tu vois? Mais sans t'orienter mais juste un petit conseil. Je pense que ça serait vraiment chouette.
Oui, oui, ouais. Ah les avancées, ouais. Hein, hein. Oui, oui. Avec sagesse. Ouais.
Ouais, ça serait de la sagesse exactement.
Ah oui, non, le faire avec sagesse dans le sens où la personne qui vient donner des conseils, faut faire attention, comme tu dis, de pas trop diriger mais plus, hem ouais, ouais voilà, plus diriger mais heu, de manière abstraite pour, heu, pour que la personne, elle ait sa petite graine de plantée, mais pas exactement quoi, parce que c'est vrai que sinon c'est pas vraiment le le résultat attendu qui se qui se qui se réalise la plupart du temps, alors c'est vrai que
Ah bah non. Oui. Ouais, ouais, non, s sans changer le futur, tu vois? Comme dans les mauvais films, heu, <chuckles> de science fiction où d'un coup, tout se remet en place. Non, non, c'est pas ça le
Ouais, ouais, ouais. S a Oui, oui. Tu imagines avoir la cuillère dans la bouche, bah, du coup c'est ouais, c'est pas la mê même résultat. Ouais.
<laughs> Non, non, ouais, ouais, sans sans sans passe sans passer par là, mais ouais, effectivement, tu vois l hem, le le petit coup de sagesse et éventuellement le petit coup de dire, heu: «Beh, en fait, crois en toi parce que tu vas y arriver».
Ouais. Mmh mh.